Heu, je me demandais, toi qui as voyagé, heu, quelle destination t'a le plus surpris par sa beauté? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus sympathique?
Heu, je pense que ce qui m'a le plus surpris, heu, très certainement comme destination, c'est Venise. J'y suis allée il y a peu de temps et vraiment, l'architecture est magnifique. Heu, la, mmh, beauté, les paysages sont magnifiques. De même, heu, la gastronomie est intéressante.
Ah, ah! Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, je suis allé à à Venise, moi, il y a très très longtemps. Heu, j'avais trouvé pareil heu, c'était il y avait il y a vraiment longtemps, j'étais adolescent à cette époque-là et ce, par contre, ce qui m'avait frappé, c'était la chaleur et l'humidité, c'était, heu, c'était suffocant, mais c'était magnifique.
Je pense que ça dépend, heu, largement de la période à laquelle on y va.
Ah oui? Oui, c'est sûr. Moi j'y suis allé en juin, et toi?
Il fait très chaud. Non, moi, j'y suis allée début juillet.
Ah!
C'était magnifique!
Ah oui? Et il y a toujours autant de su touristes?
Ouais. Ah, il y a toujours énormément de touristes, mais
Mmh mh.
nous avons eu de la chance, je pense que ni z nous y sommes allés tout début juillet, donc on a échappé aux vacanciers.
Ah oui. D'accord. Moi, quand j'y allais, quand on sortait un peu des des, mmh, des sentiers battus, quand on allait un peu dans les petites ruelles, on trouvait toujours des endroits sympathiques. Est-ce que c'est toujours le cas?
Han! C'est magnifique, oui, c'est toujours le cas.
Mais je veux dire pas trop encombré de gens, où on peut s'arrêter et regarder les choses, heu?
Tout à fait tout à fait.
Non, c'était sympathi et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans?

Heu, Venise by night, hem, c'est mystérieux. Venise est mystérieuse.
C'est vrai ça, c'est une ville très mystérieu
Il y a une ambiance très particulière.
Oui, heu, j'imagine pendant le carnaval, ça devrait en rajouter d'autant plus de mystères.
Tout à fait!
Ah j'aimerais bien y aller un mais heu Venise, c'est une ville où je me dis: «Je vais l'attendre» j je sais pas comment dire? J'aimerais bien attendre que ça se calme, en question tourisme, pour y re y aller. Je je pense que c'est, heu j'ai gardé une bon souvenir de lui et je voudrais pas être, heu traumatisé par le changement. <chuckles>
J'étais vraiment ravie d'y aller au mois de juillet. Et c'est certainement l'une des s destinations les plus belles.
D'accord, et est-ce que tu est-ce que tu t a été une surprise pour toi ou est-ce que tu t'y attendais?
Je m'y attendais pas.
C'est vrai? Pourquoi? C'est réputé.
Une sincérité, parce que j'ai vu Rome, parce que j'ai vu Milan, parce que j'ai vu Naples, et je ne pensais pas être surprise par Venise. Alors, j'y suis allée, heu, pourtant je connaissais, puisque j'y avais j'y suis allée une 1re fois, il y a, heu, à peu près, heu, 20 ans.
Ah! N d'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Et heu est-ce tu a tu a pas resurpris quand même, c'est assez étonnant, je trouve.
Mmh Oui, Venise surprend, Venise charme, elle séduit.
Ah ouais, et bah tu vois Tu vois, à cette question, non, c'est pas Venise ce que j'aurais répondu, heu. Je suis allé en Colombie il y a quelques années et j'ai été surpris par cette heu ce pays-là. C'était totalement différent de ce que je pouvais imaginer et en même temps, c'était ça. C'était la Colombie, heu, qui m'a fort surpris. C'était un pays, heu, étonnamment, heu

Je comprends oui. J’ai comprends et j'ai fait 1 an d'italien lorsque j'étais au lycée.
Ah! Moi j'en ai fait 3 et ça m'a suffi pour me débrouiller après. Comme quoi. <chuckles>
Ah! Comme quoi ouais, effectivement!
Et ma difficulté en Espagne, c'est je parle pas espagnol, mais je parlais italien. Et heu, donc autant j'arrivais bien à comprendre par contre j'avais j'arrivais pas à parler, parce que je sortais je leur parlais en italien et ça voulait pas. <chuckles>
Ah, heu, ça, c'est évident. Moi, ça avait créé d également des des confusions, hein. L'espagnol et heu, l'italien, heu, ça avait créé des confusions. Et bon, après concernant l'Espagne, puisque tu parles de l'Espagne, mais l'Italie, je la trouve beaucoup plus jolie que l'Espagne.
Mmh. Ah oui. Ah c'est c'est c'est
Je trouve que l'Italie a beaucoup plus à offrir, même Rome. Connais-tu Rome?
Non hélas, heu, je connais je connais la Sardaigne, je connais Venise, heu, je dois connaître, heu, des villes côté frontières, heu, françaises, mais, heu, hélas je connais pas Rome, ça fait partie des choses que je voudrais voir, mais on peut pas tout encore ah, et qu'est-ce que tu me conseillerais?
<gasps> C'est magnifique! Ah! <scoffs> Qu'est-ce que je te conseillerais? Bah, évidemment, heu, le Colisée, évidemment, te promener, heu heu, à la Villa Borghese. Je te conseillerais de oui, de vivre la Dolce Vita. <laughs> De te promener et de te perdre, heu dans les rues de Rome, de heu de t'imprégner de l'ambiance, de t'imprégner de leur, heu, culture. C'est magnifique, vraiment.
Mmh mh. Ah! Mmh mh. Et heu, Rome ou Venise?

On connaît on connaît peu, finalement, l'histoire de la Colombie.
Oui. Oui, oui la Colombie est pas très connue, c'est une bah, c'est ça a été conquis conquis par l'Église espagnole, les conquistadors. C'est c'est bien. La seule chose qui m'a frappé, qui j'en avais marre à la fin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils écoutaient de la, <clicks tongue> comment s'appelle? Tas pas Tasoula, la Rumba. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout de 15 jours, on commence à en avoir marre.
Ah bon!
Oui, au bout de 15 jours, on en a marre. Il y a c heu. Quelle quelle est ton idée de la la Colombie ou de ces pu genres de pays?
Bien étant donné que je n'y suis jamais allée, j'ai tendance, heu, à penser qu'effectivement, c'est un endroit, heu, insécure <chuckles> Avec beaucoup de violence hem, j'imagine de jolis paysages, des étendues, hem oui, des des montagnes, des étendues, heu, mais également de grandes, heu, de grandes étendues. J'imagine, heu, une population effectivement, heu, très attachée à la à la notion, heu, familiale, heu, à la notion de famille. Heu, j'imagine hem, une gastronomie assez riche.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh. <clears throat> Mmh. Ah oui, heu, je confirme, ça a été très, très riche et ce te sera très bien.
C'est tout.
Même s'ils ne connaissent, en fait, que la friture, mais ça, ça f au bout d'un certain me moment, on s'en lasse un peu. Mais ils font frire beaucoup de choses. Mais heu, oui, effet, la gastronomie, était était délicieuse. Les jus de fruits qu'ils faisaient là-bas dans les rues, c'était un délice, absolument incroyable. Ah ouais et le café, je suis pas café, mais heu, j'en ai bu là-bas parce que, <clicks tongue> bah, parce que le café, quoi.
Ah oui?
Oui, oui, oui, c'est vraiment bien. Et heu, t'aimerais retourner, toi, en en v à Venise ou par là?

Heu, de Venise? Ah certainement la vie, heu, à la vénitienne. Savoir comment ils vivent au quotidien.
Oui. Ah oui. Est-ce que tu crois que ça existe encore?
Je ne sais pas, parce qu'il y a énormément de tourisme. <smacks lips> Donc, je ne sais pas, il faudrait y aller, heu, à un autre moment, de l'année. J'y suis allée un jour, heu, en octobre, mais, hem, c'était au moment de juste non, en février, au moment du carnaval de Venise.
Niche. Heu, voilà. <chuckles> Mmh mh. Ah! Ouais. Et heu parce que moi j'ai vu pas mal de bah de reportages où les Vénitiens, heu, se plaignent de d'être exclus de leur propre ville à cause des Airbnb, à cause du prix de la vie, heu, qu'ils sont obligés de s'exiler dans la dans la banlieue, même si c'est toujours Venise techniquement. Et que, heu, bah du coup ils disaient: «Il y en a de moins en moins en fait». Tu l'as vu ça?
Moui, je l'ai vu. Effectivement, heu, je pense qu'il y a énormément de de touristes. Il y a très peu finalement de Vénitiens qui y vivent, malheureusement. Et puis, il y a un autre aspect à Venise, heu, un autre inconvénient, je pense, qui est le, heu, le fait que tout, doit se faire à pied.
Au p mmh mh. Ah oui, bah c'est oh il y a des bus, des bateaux bus?
Oui, mais en revanche, une fois qu'on est, à Venise même, heu, si on prend pas le bateau-bus, on est obligé heu, si on se fait livrer, il faut heu, il faut que ça soit, enfin d elle est elle est quand même la vie est plus complexe.
Mmh mh. Ah, j'imagine, mais l'autre côté, ça me choque pas. Je veux dire, c'est une petite ville en soi, c'est pas grand. Donc marcher, pour moi, c'est une habitude.